Eh heu, je voudrais te parler d'un truc, heu, à savoir, heu, de mon alimentation qui, je crois, est pas géniale. Enfin, c'est pas je crois, mais j'en j'en suis sûr, hein. Heu, en fait heu, je me rends compte que, bah, je mange pas très bien équilibré. Et heu et que, du coup, heu, ben, ça va influer sur mon énergie, à savoir, beh, je vais avoir des pics d'énergie, heu, paf! Heu, d'un coup, et, heu, boum! Ça va redescendre complètement à plat derrière. Heu, ouais, et je pense que, heu ouais enfin, j'en suis peut-être m j'en suis même sûr quoi, que c'est à à cause de ce que je mange. Heu, enfin surtout l'après-midi, quoi, mmh.
D'accord. D'accord. D'accord, OK. Bon, heu, je comprends bien ta situation. Heu, merci de venir vers moi, po déjà, pour en discuter. Heu, ce qu'il y a de bien, c'est que tu as mis le doigt, heu, bah, tu as mis le doigt sur, heu, sur le souci, donc déjà, c'est un 1er pas. Donc, c'est bien que tu tu veuilles que ça change. Hem, si je peux te poser quelques questions justement, pour voir un petit peu le contexte? Heu, est-ce que tu peux me donner un peu, heu, les moments où tu manges à la heu, dans la journée et, surtout, heu, les choses que tu que tu manges?
Mmh mh. Je crois, ouais. Mmh. Ouais! Mouais, bien sûr. Alors, heu, faut savoir que je suis pas très petit-déjeuner, hein. Donc, heu, j'essaie de, heu heu, j'essaie de pas manger le matin. Je vais juste prendre un verre d'eau. Heu, après, je vais, hem, pareil, j'essaie de faire attention à à à la caféine, donc, heu, je vais prendre un café, mais pas quand je me lève. Je vais attendre au au moins 1 heure et demie, 2 heures avant de prendre mon après le après le réveil, à prendre prendre mon peti 1er café. Donc, en fait, là, je vais bien manger arrivé à 12:00. Donc, heu, quand je dis: «Bien manger», ça va être entrée, plat, dessert. J'arrive à à manger, heu, je dirais assez sainement. Heu, mais, en fait, ça se ça se casse un peu la figure, heu, l'après-midi. Parce que j'ai pris cette petite habitude, heu, maintenant qui, heu, hem bah, qui est bien ancrée et dont j'ai bien du mal à me défaire. Qui est les biscuits au chocolat l'après-midi pour mon 4 heures, quoi, mmh. Et, en fait, heu, beh, je me rends compte que j'ai peut-être développé une addiction au chocolat, parce que, heu, une fois que j'ouvre la boîte de biscuits, en fait, je je mange je mange le paquet de biscuits entier.
D'accord. Ouais. D'accord. D'accord. OK. OK, bah oui, je vois tout à fait la situation. Hem, alors, hem, je ne suis pas sûr que l'addiction soit au chocolat, mais plutôt, heu, au sucre. Heu, j je je pense vraiment que voilà, ça vient du du sucre, parce que, mmh, si je peux te poser une autre question, c'est si tu n'as pas de gâteau au chocolat, est-ce que tu pourrais, heu, manger, par exemple, un fruit ou des bonbons? Ou en tout cas, quelque chose qui qui contient du sucre, et que ça te conviendrait quand même?
Ouais. Ah! Oui, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, j'ai déjà mangé des des bananes aussi, avant. Heu, mais il y a pas le petit goût des biscuits. <laughs> Mmh.
Oui. D'accord, ouais, je comprends. Et, tu est-ce que tu peux finir du coup sur la journée? Une fois que tu as fait ton 4 heures donc, heu, heu, voilà, le 4 heures un peu bien enfin, bien sucré même. Heu, après, avant la soirée, est-ce que tu regrignotes? Est-ce que, heu, tu prends des gâteaux apéro, des choses comme ça? Et et ton dernier repas est à quelle heure?
Ouais, alors, heu, donc, après ce 4 heures, normalement, ça va me caler, heu, jusqu'au repas du soir. Parce que, je le ce 4 heures, en fait, je le prends entre 16 et 17:00. Et puis, je vais aller manger sur les coups de 19:00-20:00, on va dire. Hem et là, ça va être un petit peu plus léger, hein, suivant la saison. Je vais prendre quand même u une entrée, heu, et puis un plat, heu, ouais qui qui va rester relativement équilibré.
D'accord.
Et alors c'est pas tout le temps, mais j'ai encore, heu, des fois s'il y a des biscuits qui traînent dans les placards. Ben, je vais me prendre une petite boisson chaude. Alors, pas de café, hein, mais ça va être plutôt un un thé ou un ou un chocolat chaud avec des biscuits, heu toujours, ben soit au chocolat ou en tout cas, ouais, effectivement, bien sucré, quoi, mmh.
Ouais. D'accord. Ouais, je comprends. Donc, tant qu'il y a des qu biscuits chez toi, dès que tu as une petite fringale, heu, c'est vers les biscuits que tu vas te tourner, quoi, c'est ça? D'accord. Alors, heu, si je peux me permettre, hein, d'essayer de te donner, heu, 1 ou 2 conseils en alimentation. Heu, là, de ce que je vois, de ce que tu me racontes, c'est que déjà entre 20:00-21:00 on va dire, quand tu finis ton plat du soir, heu, tu n'ingurgites rien avant 12:00 le lendemain. En fait, ça fait une énorme plage où ton corps n'est pas alimenté. Alors, quand tu dors, je pense que ça pose pas trop de problèmes. Heu, par contre, quand tu te réveilles, heu, jusqu'à 10-11, voire 11:00, voire 12:00. Heu, ça fait quand même une sacrée plage où, bah, ton corps n'a pas du tout d'énergie, heu, pour fonctionner. Donc déjà, le fait peut-être d'essayer d'introduire un petit-déjeuner assez au au début, doucement, hein. Pas des gros petits déjeuners copieux, mais au moins de donner quelque chose, un peu de carburant à ton corps. Ça pourra peut-être te redonner un petit peu d'énergie. Est-ce que tu aurais le temps, le matin de déjeuner? Est-ce que ton envie, tu pourrais, voilà, te forcer un petit peu? Heu même si c'est, heu, quelques quelques petits trucs le matin, tu penses que c'est jouable ça?
Mmh. Ouais, c'est ça. Mmh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Mouais. Mouais. D'accord. Ou ouais ouais, c'est jouable. Parce que, heu, je le je le faisais avant, heu, quand j'étais plus jeune. Donc, heu, c c'est un truc que j'ai essayé, heu, dernièrement, ça. Heu, cette espèce de de jeûne intermittent. Donc, heu, ouais, ouais, je pourrais facilement, heu, retourner à un petit-déjeuner léger, ouais, sans problème. Mmh.
Ouais. OK. Et ce qu'il serait plus judicieux pour toi, ça serait, heu, comme on dit: «à la fourchette», c'est-à-dire manger salé ou manger sucré? Est-ce que tu connais, heu, le fait de manger à la fourchette le matin? C'est-à-dire manger, heu, quelque chose de salé.
Mmh. J'ai, heu ayant habité dans des pays anglo-saxons, j'ai testé et approuvé les les petits déjeuners salés, hein, avec les oeufs, le bacon. Heu heu, ça, c'est je dirais que c'est c'est même pas mal. Mais par contre, c'est un petit peu copieux, hein. Ah
Ouais. Ouais, c'est pour ça que je te proposais de tu sais, d'y aller, heu, au début un petit peu doucement parce que, même au niveau de la la digestion. Ça se peut que bah ça te dérange au début, si tu as pas l'habitude depuis longtemps. Par contre, c'est vrai que, heu, le fait de de manger salé, donc surtout des œufs. En termes d'énergie, je parle vraiment en termes d'énergie et pas de goût, même si tu m'as parlé que tu aimais bi que tu aimais bien le sucré. En termes d'énergie, c'est vraiment, heu, une des choses qui vont te voilà, qui vont te t'effacer complètement le creux de 10:30-11:00. Et tu pourras tenir jusqu'à 12:00, heu, sans problème, avec des œufs. Donc, peut-être regarder un petit peu par là pour le matin, déjà.
Mmh. Ouais. Mmh. D'accord. Oh. Mouais, OK. Bah ça, c'est carrément faisable, ouais. Parce qu'effectivement, j'en ai déjà mangé, des œufs. Oh, ben écoute, je je prends je prends bien note de ça, ouais, mmh, merci.
Ouais. D'accord. Ensuite, heu, par rapport à voilà, à l'alimentation, heu, en termes de sucré, donc en termes de de gâteau et tout ça. Je peux te proposer 2 choses, si tu me le permets. C'est soit, heu, de faire toi-même tes gâteaux. Donc ça, c'est une technique qui est pas mal utilisée maintenant. C'est-à-dire, tu prends une recette que tu aimes bien et, en fait, tu retires 30 à 40 % de sucre, de ce qu'il y a dans la recette. Et en fait, tu vas avoir l'impression de manger les mêmes gâteaux, en plus, c'est toi qui les auras faits. Mais par contre, le, mmh tu sais, hem, ce que ça va faire sur ton corps. L'impact sur ton corps, heu, va pas du tout être le même et tu vas, en fait, tu ne vas plus avoir d'addiction au sucre. Donc ça, c'est un bon moyen de shunter un peu le cerveau, tu vois? Tu peux con continuer à grignoter, mais tu retires un peu les doses de sucre.
Oui. Ah! Ouais. Ah! Ah! Ouais. Ouais. D'accord! Et bah, écoute, heu, bah, oui moi qui aime bien en plus la cuisine, heu bon faudrait que je prends une, hem un un petit creux dans l'emploi du temps, heu, peut-être le week-end pour pour faire ça pour la semaine. Mais c'est mais c'est carrément faisable, parce qu'il je sais qu'il y a des recettes de biscuits qui sont, heu qui sont vraiment pas compliquées. Et c'est vrai que le le côté, heu, fait maison, bah, ça a toujours meilleur goût, hein, quand on quand on les fait soi-même. <chuckles>
Ouais, si c'est faisable. Ouais. C ouais, c'est ça. Et heu, tu sais, ça va un peu, heu, voilà, ça va forcer ton cerveau à à pas se dire: «Je mange pas». En fait c je pense que c'est un petit peu plus simple, heu, de faire ça, que d'arrêter d'un seul coup. Parce que tu vas vraiment avoir cette, heu tu sais le sucre, c'est quand même comme une drogue et du coup tu vas avoir envie d'y aller. Donc le fait de faire ça, tu vas continuer de manger mais il y aura moins de sucre et ou alors, si c'est trop dur, remplacer le sucre par, heu, soit de l'aspartame ou du ou du m ou du miel, par exemple. C'est pareil c ça a un bon effet sur le corps, contrairement au sucre rapide blanc.
Mmh mh. Ouais. Ah oui! Oui, oui, oui! Ah, bah écoute, ça, c'est carrément, heu, c'est carrément possible de mettre ça en place. Heu, a absolument, ouais, ouais. Le, heu en plus, j'aime bien le miel et c'est vrai que j'avais entendu, heu, pas mal de vertus, heu, sur le miel. Donc, heu ah beh écoute, bah, je note tout ça. Heu, ouais, heu, franchement, ouais, trop bien, merci! <laughs>
Ouais. O OK et après au niveau du soir, heu, bah, j'aurais pas trop de conseils à te donner, parce que, heu, tu manges assez léger de ce que tu m'as dit. Heu, donc c'est vraiment ce qui est recommandé. Donc ça je pense que tu as pas besoin de trop de trop travailler là-dessus. Peut-être, heu, bon ben, les gâteaux du soir avec le thé, heu, bah, soit soit les diminuer, soit en effet les remplacer par des gâteaux un peu moins chargés en sucre, quoi.
Mouais. Mouais. Mouais, bah, écoute, heu, bah, je pense que, heu je pense que je vais faire ça. Heu, dès heu, ben, heu, ouais, dès, heu dès demain. Je vais me mettre à, heu, faire heu à cuisiner mes mes propres biscuits. Et puis, heu, diminuer les doses de sucre, ça, c'est c'est hyper bien parce que, heu ah ouais, j'avais vu des, heu, des reportages sur le diabète et heu, bon, j'ai vraiment pas envie de de devenir diabétique ou, heu, ou, heu, complètement accro au sucre. En ben, écoute, franchement, ça m'a fait hyper du bien de discuter de tout ça déjà, de mettre les trucs à plat avec toi. Et, heu, puis là, je ressors avec, heu, bah, des super conseils, heu, que je peux mettre en pratique, heu, moi-même. Donc, heu, j'ai rien à heu, j'ai rien à débourser, je dirais pratiquement. Donc, heu, ben, franchement, merci beaucoup de toute ton aide.
D'accord. D'accord. Et bah! c'était un plaisir. Et puis, bah, n'hésite pas, si jamais tu veux qu'on rediscute de ce sujet-là, à revenir vers moi. J'essaierai de de t'aider au maximum et je te souhaite, heu, bon courage pour la suite et, heu, à bientôt alors.